Mhm. Ja, ach Mensch, das ist so belastend einfach, weil dass du jetzt auch in dieser Situation dich auch noch um diese Dinge natürlich kümmern musst, ist ja dann natürlich kommt noch mal extra mit drauf. Aber schön zu hören, dass der Vermieter da erst mal so auf euch zugekommen ist oder euch entgegengekommen ist. Das ist ja es nimmt ja wahrscheinlich schon mal 'ne große Last erst mal.
Mhm. Ja. Das nimmt etwas Druck vom Kessel runter, auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, genau, genau, und jetzt seid ihr beide da noch drin, oder ist eine Person woanders?
Wir sind beide jetzt noch drin. Wir versuchen, ähm, <tsk> innerhalb der Wohnung so 'ne räumliche Trennung irgendwie einzu einzubringen. Ne, wir haben ja 'ne Dreizimmerwohnung derzeitig noch und, äh, das eine oder das 3. Zimmer ist ja so so Homeoffice
Mhm.
Rückzugsort, ähm, Zockerzimmer, ne? Da steht da steht 'n PC drin, ne, und, äh, das nutze ich jetzt vorwiegend. Da ist auch 'n Schlafsofa drin, also, kann ich auch bequem drin schlafen.
Mhm. Okay.
So so, äh, ist unsere Wohnsituation grade und sie ist jetzt auch, ähm, außer Haus für für 2 Wochen. Freunde von ihr sind im Urlaub und haben ihr einfach das ganze Haus zur Verfügung gestellt. Also
Mhm. Mhm.
schon mal schon mal mega für sie. Ich bin ja ich bin jetzt in der Wohnung quasi alleine und da ist
Ja.
da sind da sehe ich aber jetzt auch ständig ihre Sachen rumstehen und, äh ja, es hilft mir grad nicht so bei der bei der bei der Be Kummerbewältigung.
Ja, das ist natürlich super belastend auch, wenn du dann durchgehend damit bef äh, konfrontiert wirst. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon mal ganz gut, dass grade erst mal 'n bisschen Luft zwischen euch ist, ähm, dass man sich nicht begegnet, weil das macht's ja dann bringt ja die Bombe so gefühlt immer wieder zum Explodieren oder die emotionale jedenfalls. Ähm, man muss da jetzt erst mal so 'n bisschen zu sich kommen oder diesen Schock erst mal verarbeiten und dafür braucht jeder 'n bisschen Zeit alleine. Ähm, hast du überlegt also, du hättest ja jetzt theoretisch die Möglichkeit, vielleicht auch mal 2 Wochen irgendwo anders unterzukommen oder zu fragen, ob so was möglich ist. Ähm, andererseits könnte ich's mir könnte ich's auch nachvollziehen, wenn du sagst: „Ne, ich muss alleine sein. Ich kann jetzt nicht mit anderen Menschen sein.“
<clears throat> Mhm. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja. Ja.